بُصّي أنا لسه كنت باتكلّم مع حد قريب في الموضوع ده، يعني أنا حاسة التربية الحس الحديثة بحذافِيرها اللي هُم بيقولوها دي آآ خلّت الأطفال هشة كده، آآ ضعيفة، يعني آمم، لو جينا منها مثلًا آآ كانوا عاملين فِطرة كده من من سنتين حملة كبيرة جدًا ضِد التنمُر.
إمم. دي حقيقة فعلًا.
أنا حاسّة إن الحملة دي كانت ضِد الطفل نفسه يعني ضِد ضِد قوة شخصيته. آآ يعني م من فِطرة كمان باقلِّب على الsocial media ألاقي فيديو لأُم عمّالة تقول لابنها: لو "حد قال لك شعرك مش عارفة إيه، هتقول له إيه؟ هاقول له د بس عاجبني، لو حد قال لك مش عارفة إيه تقول له إيه؟ تقول له بس ما لكش دعوة ده عاجبني." ف إحنا هيِّفنا الولاد يعني آآ حاسة إن إن الت يعني آآ إيه ال ده؟ آآ اشغليه بحاجة مُهمة.
امم. إمم. امم، امم. أنتِ مش شايفة إن هو بي بيخلّيه شخصية أقوى م يعني واثِق في نَفسه أكتر؟
ثقته في نَفسه مش هيجيبها لمّا أنا أقول له، لمّا حد يقول لك لِبسك وِحش قل له ما لكش دعوة، ثقته في نَفسه مش هيجيبها من كده. ثقته في نَفسه هيجيبها لمّا يكون بيلعب رياضة وبيحقق مركز عالي و وشايف قوة في بدنه. آآ خ ثقته في نَفسه لمّا هيبقى مثلًا بت ال ال ال يعني العلوم الحديثة جديد، يتعلّم برمجة وبيخترع حاجة وبيحُط code وبيفُك لُغة آآ مُشفرة، هي دي ثقته في نَفسه، هي دي مش هت يعني هتخلّي عنده كيان فمش هتخلّيه آآ هَش لدرجة إن شعرك مش عاجبني، يعني <chuckles> إن شا الله عنه ما عجبك يا حبيبي. بس آه، يعني في حاجات حلوة آه، في حاجات حلوة في التربية الحديثة وفي بقى إيه، أنتِ تعرفي تنقي وتختاري وتعرفي تربّي صح.
صح فعلًا، داخلية أكتر. إمم. بالضبط. صح. <laughs> دي حقيقة فعلًا. يعني أنتِ بتعرفي توازني بتاخدي ال الكويس من هنا على الكويس من هناك. صح فعلًا. عامةً عَجَبني أوي تفكيرِك وواضح إن الولاد إن شاء الله هيطلعوا أحسن ناس في الدنيا، وأنا أتمنى من كُل قلبي إن إحنا نتكلّم تاني.
يا رب إن شاء الله. أكيد طبعًا أكيد، شكرًا ليكِ.

بُصي يعني هاقول لِك على حاجة لمّا الأولاد بدأوا يكبروا شوية وبدأوا يستغلوا إن تيتة وجده بيدلعوا، أنا حسيت إن دي نقطة فاصلة ولازم أتدخل.
إمم. بالضبط بالذات الجد والجدة بقى عندهم أعز من الولد ولد الولد زي ما بيقولوا فبيدلعوه بالزيادة بقى.
فحتى رُحت امم. آه بس ب بزيادة وباطلع أنا الوحشة في نظر ابني أو بنتي يعني أنا كنت باطلع بقى أنا الأم الشريرة. ف لا ح يعني خدت وقفة، يعني أنا في يوم أصلًا ودِّيت العيال الحضانة أفتكر اليوم ده كويس أوي، كان قبليها بيوم كنت عند ماما وتعالَ أنا مش عايزة أأكلهم مثلًا شو chocolate كتير قبل ما يناموا عشان ما يهي يهيبروش مني وما أعرفش أنيمهم.
بالضبط. امم. بالضبط امم. بالضبط.
وماما مش عايزة تحرمهم من الشوك من بسكوت بالشوكولاتة عمّال خلص علبة قد كده المفروض بتتاكل في أسبوع هو رايح جاي عليها.
أيوه.
فوديتهم اليوم تاني يوم رُحت مودياهم الحضانة الصبح ورُحت طالعة على ماما وبابا.
إمم.
أنا جاية أشرب معاكم إيه الشاي <chuckles> وقعدت قُلت لها بُصي يا أمي آه يعني قعدت والله عملت قعدة كده قُلت لها بُصي بقى يا أمي أنا عارفة إن إ إن هم ولاد بنتكِ وغاليين عليكِ وأنتِ بت عايزة تأكليهم وتدلعيهم من حبكِ فيهم وكل حاجة، بس يا حبيبة قلبي أنا باربِّي يعني أنا مثلًا لما تأكليه شوكولاتة هيهيبر عليّا، وبعدين هو هيفكرني أنا أم شريرة باحرمه من الشوكولاتة عشان أُكلها مثلًا و وأنتِ اللي بتدلعي بالضبط آه.
<laughs> في بقى كلام كتير نفتحه <chuckles> امم. امم. لأ وأكيد ليها أضرار كمان يعني ما بعيدا كأضرار أسنان ما أعرفش إيه حاجات كتير.
بس دي بقى الشوكولاتة كشكل لكن بقى أنا جِبت بقى كل اللي كان مبقوقة منه يعني وقعدت مثلًا أ أقول له على حاجة مثلًا لأ مش هتلعب على ال ال الlaptop دلوقتي، كان بياخد اللابتوب بتاعي ويقعد يلعب عليه games، أقول له خلاص أنت فات ربع ساعة مش ه إحنا متفقين ربع ساعة بس، يا ماما تقول لي: "ما يا بنتي ما تزعليهوش ما تسيبيه هو عامل لِك حاجة ما هو قاعد ساكت أهو" يا حبيبة قلبي أنا أنا عارفة إيه اللي ينفع.
<laughs> بس بطريقة لذيذة. أيوه. إمم. الموضوع له أعماق أكتر من كده أبعاد تانية.
آه وهو بقى يروح جاي باصص لها كده يا تيتة عشان خاطري خليها توافق يا <chuckles> أيوه.
امم <chuckles> في الصعبانيات بقى <laughs> كان بيدخل من جانب الصعبانيات.
بس فباحس إن في بعض الأمور لا هُم محتاجين يقفوا شوية ويسيبونا نربِّي ويحترموا رأينا.
طَب الخطوط الحمرا بقى بالنسبة لِك إيه يعني دي خ دي كانت كُلها إيه بقى بالنسبة لِك خط أحمر ما ينفعش حد فيه يتكلم غيرِك.
امم.